อืม เพราะว่าถ้าปกติแล้วก็จะร้อน ใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ <chuckles>
อา ครับผม แล้วเพื่อน ๆ ล่ะครับ เป็นยังไง?
เพื่อน ๆ ก็
ครับผม
ก็ ก็
เพื่อน ๆ ส เป็นไงบ้างครับ? ความทรง จำเพื่อน ๆ ในโรงเรียน อะไรอย่างเงี้ยครับ
ความทรงจำกับเพื่อน ๆ ก็รู้สึก รู้สึกคิดถึงเลยค่ะ เพราะว่าเวลามันผ่านมานานแล้ว มันก็มีแต่ความทรงจำให้นึกถึงใช่ไหมคะ โดย เฉพาะความทรงจำเวลาทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ยกตัวอย่าง อย่างทำพาน อย่างเงี้ยค่ะ แบบ ม อยู่ด้วยกันที่โรงเรียนถึงดึกดื่น มันก็ เป็นประสบการณ์ที่แปลกสำหรับเด็กคนหนึ่งในตอนนั้น ที่แบบเราได้อยู่โรงเรียนจนถึงตอนกลางคืนเลย อย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับผม อา อืม ครับ อือ อา ครับผม

อืม คุณครู เรียกว่า เยอะมากเพราะว่าสนิท สนิทกับคุณครูด้วย เพราะว่าเป็นเด็กกิจกรรมด้วย ก็เลยได้ คลุกคลี อยู่กับคุณครูเยอะอะค่ะ ก็ ช่วงนี้ก็แบบ ก็ยังติดต่อกันอยู่ แล้วก็แบบมีงานอะไรก็ แบบว่า เข้าไปช่วย ใช่ค่ะ
อืม ครับ อืม ครับผม อืม อ๋อ ครับผม จริง ๆ ของผมก็ อ่า คลุกคลีกับคุณครูเหมือนกันครับ แต่ไม่ใช่สายกิจกรรมครับ ก็มักจะเป็นคุณครูห้องปกครองมากกว่าครับ ใช่ <inhales> คือผม เพราะว่าตามภาษาผู้ชายก็จะซนนิดหนึ่งเนาะ ก็ มีอะไรก็ใช้กำลังกัน อย่างเงี้ยครับผม ปะทะกันบ้าง บ่อยครั้งก็จะ เลยจะสนิทกับคุณครูฝ่ายปกครอง เป็น พิเศษครับผม
<laughs> <chuckles> อ๋อ <laughs> ก็ปกตินะคะ ของยุค ก่อน
อา ใช่ครับผม แล้วก็ อ่า ในระหว่างที่ จริง ๆ อะถึง ต่อให้ผมจะเป็นแบบว่าซนก็จริงอยู่แต่กิจกรรมที่ผมชอบทำตอนนั้นน่ะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่า ผมคัดไทยครับผม

อืม ครับผม แล้วอย่างเงี้ยครับ คุณเคยไปสถานที่นั้นบ่อยไหมครับผม? โรงเรียน อย่างเงี้ยครับ หลังจากที่เรียนจบแล้ว อย่างเงี้ยครับ
ก็มีไป มีไปบ่อยนะคะ แต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนแบบตอนประถมเลย แต่เป็นโรงเรียนแบบตอนมัธยมเสียมากกว่า เพราะว่าได้กลับไปโรงเรียนบ้าง อะไรเงี้ยค่ะ
ครับผม อ๋อ ครับผม อ๋อ ครับผม อืม ไปเยี่ยมคุณครู อย่างงี้หรือเปล่าครับ?
ใช่ค่ะ ไปเยี่ยมคุณครู
แล้วถ้าพูดถึง ความ รู้สึกล่ะครับ ตอนเนี้ยโรงเรียนน่ะ เอ่อ มีผลต่อความรู้สึก หรือชีวิตของ ของคุณยังไงครับ?